Oye, ¿y me podrías contar cómo influye el miedo a fallar en el aprendizaje?
Oh, pues la verdad es que en en mi caso yo creo que influye mucho, de hecho, pues han habido oportunidades de aprender cosas nuevas que precisamente me me he perdido por por precisamente el miedo de de fallar.
Muy bien, me podrías contar, eh, en, ¿cuándo o en qué momento de tu vida o de algún aprendizaje te ha pasado esto?
Pues creo que desde niño, me ha pasado en varias ocasiones, por ejemplo, eh, recuerdo mucho que en la escuela iban como personas de de como de escuelas particulares que, eh, buscaban, pues sí, niños para matricularse y para ofrecerles becas y esas cuestiones. Recuerdo mucho una escuela que te enseñaba como cosas de de informática. Yo recuerdo que tenía como unos 10 años, entonces resultó que que apliqué, bueno, que nos hicieron como un un test, entonces, este, salió que yo, mm, era ganador de de de una beca y e incluso fueron a a visitarme hasta hasta mi casa.
Claro. Ah, muy bien. Órale. Oh, superbién. <chuckles>
Sí, hablaron con mi mamá como un representante y le dijo: "Ah, este, mm, pues no tiene que pagar nada, la la beca es de del 100%, únicamente, pues tiene que que trasladarse a al centro de la ciudad", ¿no?, que en ese entonces, pues, no era tan caro y no era tan complicado, era relativamente sencillo, aunque sí llevaba algo de tiempo.
Claro, ahora y cuéntame cuéntame.
Y, sí di Mi mi mamá, este, pues, estaba un poco escéptica, pero, eh, me dijo: "Pues, como tú como tú digas, si tú quieres ir, pues pues veremos la posibilidad", pero yo la verdad, como no quería hacer nada fuera de la escuela, sí fue como de: "Mm, no no no quiero ir", y ahorita, este, ya viéndolo hacia atrás, si quisiera, hubiera aprovechado.
Muy bien. <laughs> Claro. Hubieras, eh, aprovechado esa oportunidad, ¿no?, ¿pero pero crees que fue ese miedo a fallar, en es en este escenario?
Sí. Sí, yo creo que fue el m el miedo a fallar y el miedo a intentar. Las 2 cosas creo que se se juntaron porque decía, mm, por ejemplo, se escuchaba muy complejo. Decían como, mm: "Es que vas a aprender a armar y desarmar una consola de videojuegos", ¿no? Un PlayStation, por ejemplo. Y yo decía: "Ay, eso se oye súper complicado, ¿qué tal si si ni siquiera lo hago bien, o si descompongo algo y me lo cobran, o cosas así?". Entonces, por eso mejor no.
Claro, puede ser. Muy bien. Claro, ahora, ¿crees que este miedo e a e a fallar, eh, a en algunos escenarios, en algunas partes, pueda, eh, aprovecharse como una ventaja y tener esa motivación extra para ese aprendizaje?
Yo creo que en ocasiones sí, sí puede ser así, pero creo que, bueno, es que al menos en mi caso sí me me cuesta un poco más, pero sí, definitivamente hay ocasiones que incluso puede servir como motivación de: "A ver, deja el miedo y vamos de una". Si si no hay nada tan difícil que que no pueda hacer o cosas así. Pero mayormente, pues sí creo que a veces sí me gana el el miedo de eso.
Muy bien. Así es. <chuckles> Muy bien, totalmente. Ahora, este miedo, eh, al aprendizaje, ¿y crees que te ha?, bueno, me comentaste de una oportunidad, ¿no?, donde la desaprovechaste y te hubiera encantado. Eh, ah, este miedo que que tienes, eh, eh, para el aprendizaje, eh, ¿has desaprovechado al alguna otra oportunidad, eh, a lo largo de tu vida por este miedo?
Bue Sí, sí, otras varias, la verdad, este
<chuckles> Okey, cuéntame.
Recuerdo, por ejemplo, en en la secundaria también, eh, llegaron como que a ofrecer, eh, cursos de guitarra, y yo recuerdo que yo quería tocar mucho la guitarra. Me me llamaba muchísimo la atención porque en ese entonces, pues, estaba descubriendo como que nuevos gustos musicales.
Ah, muy bien. Así es.
Y, pero me acuerdo que el el profesor que daba los cursos decía: "Es que tienen que venir en en la tarde".
Okey.
En después de de clases, y yo decía: "Uy, pero es que, no tengo guitarra". Entonces, este, pues, ¿cómo le voy a decir a mis papás que me compren una guitarra y que aparte tengo que venir en la tarde?, y luego, si si a lo mejor, este, bueno, hay hay mucho había muchos mitos de de la guitarra, y sí me asusté, también un poquito porque, eh, no sé, me por ejemplo, medi me acuerdo que medían los dedos con con la regla, entonces, este, decían como de: "A ver, abre tu dedo, y si no llega de tal centímetro a tal centímetro, este, no puedes tocar la guitarra". Entonces, mis dedos, pues, no llegaban, como que se quedaban, no sé, a lo mejor era abrirlos 2 centímetros y yo llegaba como al 1.7, algo así. Les decían como: "Ah, no puedes tocar la guitarra". Y entonces, yo me iba haciendo como que esas ideas y dije: "Pues, ¿qué tal si, sí de verdad no puedo tocar la guitarra? ¿Qué tal si le le hago gastar a a mis papás, pues, esa cantidad de de ya invertir en la guitarra, de invertir en los pasajes, de de ir de nuevo a a a la escuela en la tarde?, y al final no, pues, no no no lo hago bien o simplemente, pues, me aburro o no era lo mío", cosas así. Entonces, pues, todas esas ideas hicieron que yo ya no ya no quisiera seguir con la guitarra.
Claro. <chuckles> Muy bien. Ah, que interesante. ¡Oh, wao! Claro. Muy bien. Ahora, ¿cómo crees que se pudo evitar ese miedo?, serían, eh, algunas estrategias que me puedes comentar para evitar que el miedo al aprendizaje influyeran en ti.
Sí, bueno, con con el tiempo he ido como que tratando igual de de superarlo y lo primero que hago es preguntarme: "A ver, ¿de verdad lo quieres hacer? ¿Te llama la atención hacerlo?". Si la respuesta es un sí rotundo, pues mi mi, como que mi pensamiento es: "Pues hazlo", ¿no? O sea, ¿te vas a equivocar? ¿Te puedes equivocar? Sí, sí, sí, el error siempre va a ser una opción, por supuesto, soy humano, puedo equivocarme, pero, si de verdad lo quieres hacer, como que ese ese diálogo interno, eh, si de verdad lo quieres hacer, vas. No te quedes con las ganas porque ya nos ha pasado que que nos hemos arrepentido, entonces mejor inténtalo, y si no sale, pues, ya no salió, pero, no te quedaste con la espinita y a lo que sigue. Pero sí, yo creo que esta parte de si lo quieres, hazlo, y si no estás seguro, si no es un sí rotundo, pues entonces sí, eh, pon en una balanza y considera las los pros y los contras.
Claro. Así es. Muy bien. Muy bien, totalmente, ¿no? Tendría que evaluarse, ¿no? Eh eh, de qué tanto se quiere ese aprendizaje y qué tanto, eh, estar esas ganas por aprender, ¿no? Ahora, ¿me podrías compartir, eh, algún algún este ejemplo de algún conocido, algún familiar donde hayas visto que donde hayas visto esto, que por el miedo, eh, se estén limitando o no quieran intentar ese aprendizaje.
Exactamente. Sí, pues tengo, eh, una amiga que precisamente como que estaba estaba estudiando algo, no no me acuerdo bien que era como para paramédico o para psicología, algo así, o criminalística. Era era algo similar a pues sí, ah, como que tratar con con la salud de las personas, pero, como de primeros auxilios. Entonces, este, pues, me acuerdo que me decía es que, pues tengo miedo, porque, ella no, nunca fue en la en la escuela, pues digamos, en la educación básica, ¿no? En la secundaria, en la preparatoria, nunca fue como de de tener buenas calificaciones o de ser destacada en alguna materia, entonces ella decía: "Pues es que, ¿para qué voy a estudiar algo? Si de por sí, o sea, en la escuela normal no la, pues sí, no no la armo, no soy buena, eh, para qué voy a meterme a estudiar algo, a pesar de que me llame la atención, pues puede que que tampoco le le entiendo, o que tampoco sea tan buena". Entonces, este, sí <chuckles> sí, como que vi que fueron como 2 o 3 años que se quedó sin sin estudiar y se metió directamente a a trabajar. Pero, pues, afortunadamente, ya después, sí sí se metió a estudiar, como que algo pasó, le cambió el chip, y ya afortunadamente ya ya incluso ya hasta salió entonces sí me tocó ver.
Ah, muy bien. Muy bien. Claro. Guau, es un tiempo. Muy bien, qué bueno. Y sin duda, ¿no? Yo creo que hay muchos ejemplos en los que se puede, eh, podamos agarrar, ¿no? Para aprender de ello. Ahora, eh, me comentaste un poco cómo pu pudiste evitar, ¿no? El el miedo a a aprender algo. Ahora, ¿qué le podrías comentar a esas personas, eh, que tienen ese miedo? Que se que tienen ese miedo, que por ese miedo se están limitando, o por ese miedo, este, no lo sé, ah, eh, les cueste mucho ese aprendizaje.
Eh. Bueno, sí sí yo pudiera decirles algo, es que, pues, llegamos a este mundo sin saber la mayoría de las cosas, ¿no?, sin sin saber caminar, sin saber incluso gatear, sin sin poder levantarnos por nuestra propia cuenta, sin saber el abecedario, sin saber leer, sin saber escribir, sin saber las cosas, pues básicas que que utilizamos en el día a día, y aun así las aprendimos, hasta hablar, hasta comunicarnos, entonces, si eso se pudo aprender, es muy probable que se puedan seguir aprendiendo cosas. El el miedo claro que va a estar ahí, el fracaso, pues puede suceder, pero ya depende de de cada quién, de cómo se vea y se viva la experiencia, el el decidir si es un fracaso, si hay un aprendizaje en en algún error, pero siempre con con la intención, con la convicción de de aprender, porque pues así fue como iniciamos y así es como creo que deberíamos terminar.
Así es. Totalmen Totalmente, sin duda eso que mencionas es muy importante, ¿no?, que, eh, pues, se pueden siempre aprender cosas nuevas, ¿no?, eh, aunque esté ese miedo, aunque esté esa duda, ¿no?, de de de de cómo va a salir resultado, si va a salir bien, si va a salir mal, ¿no?, a ahora, relacionado con este del aprendizaje, ¿no?, ¿que crees que hay otras hay otros factores en las cuales puedan perjudicar, eh, el aprendizaje que podrías comentar?
Exactamen Sí sí, yo creo que sí, eh, otro factor podría ser, pues la propia flojera, yo creo que la flojera también
Ah, sin duda, claro.
también influye muchísimo, y otro factor pues yo creo que el contexto socioeconómico también influye, muchas veces pasa que que se tienen las ganas, ¿no?, que se tiene el interés, pero pues desafortunadamente no se tienen los recursos quizá para una inscripción, quizá para los materiales, o incluso para para el propio transporte, ¿no?, se involucra, eh, moverse de de un lado a otro, entonces, creo que eso también también afecta en en el aprendizaje.
Por supuesto. Así es. Totalmente, ¿no?, sin duda eso que me acabas de comentar, de que a veces la parte económica, ¿no?, eh, quita a veces esas ganas de querer aprender por, pues, por la falta de economía, ¿no?, y que se ve, pues, como algo un aprendizaje muy inalcanzable. Ahora, pero el tema de la flojera que me que me comentaste es interesante, ¿no?, porque también muchas veces este este problema es se suele dar mucho, ¿no?, en en en algunas personas que quieren aprender, pero por por este problema del de la flojera o de la pereza, pues no lo hacen, ¿no?, ¿cómo podría esta persona, eh, de acuerdo a tu perspectiva? Si me pudieras dar tu opinión, ¿cómo combatir esa flojera y y y sacar esas gana esas ganas para realizar el aprendizaje?
Yo yo creo que la flojera se combate de de una forma solamente, o bueno al menos a mí solamente me ha funcionado una forma, y es hacerlo. O sea si si alguna vez sientes que quieres hacer algo, pero dices: "Qué flojera", levántate y hazlo, inténtalo, solo solo inténtalo y y solo en ese comenzar a hacerlo te darás cuenta si si de verdad te gusta, si de verdad es es algo para lo que quieres esforzarte y es muy probable que si es así pues ya en adelante se se vaya quitando esa esa flojera.
Muy bien. Muy bien, sin duda, es un buen consejo, ¿no?, el el hacer las cosas, eh, aunque no estén esas ganas, ¿no?, simplemente hacerlo, puede ser empezando con poco, ¿no?, ahora, compárteme, ¿para ti cuál es ese factor importante en un aprendizaje?
Uy, yo creo que lo lo principal para para un aprendizaje es la disposición, las ganas de de aprender creo que son fundamentales, porque muchas veces, pues, se pueden tener los recursos, se puede tener, eh, pues, quizá ya el acceso, por ejemplo, en un instrumento. Puedes tener el instrumento, puedes tener ya el las clases pagadas, pero si si te trabas y dices: "Ay, es que no no lo voy a lograr no lo voy a lograr no lo voy a lograr". Te haces a la idea de que no, y no tienes la disposición siquiera de de decir: "Bueno, pues lo lo puedo hacer y lo lo voy a intentar, y si sale mal lo voy a volver a intentar", eh, pues ahí sí ya ni ni con ni teniendo todo todo eso a tu favor, pues podrías, eh, lograr un un aprendizaje si no tienes esa disposición.
Muy bien. Claro. Sin duda, totalmente, la disposición es muy importante, ¿no?, en un nuevo aprendizaje, también podríamos decir que la disciplina es una de esas partes o factor fundamental, ¿no?, para lograr, eh, pasar ese aprendizaje, ¿no?, eh, aun aunque aunque esté ese miedo, aunque esté esa duda, si hay disciplina, ese pre ese aprendizaje sin duda se puede llevar a cabo y y cumplir en cierto tiempo, ¿no?, y ha sido muy interesante todos estos puntos que me me has compartido, la verdad, esos ejemplos iguales que me compartiste, sin duda, el miedo a fallar muchas veces se da, y y gracias por compartirme esa perspectiva, esa opinión tuya de cómo podemos combatir ese miedo al aprendizaje.
Claro. Por supuesto. Completamente. Pues para mí también, ha sido un gusto el el poder hablar un poco al respecto del tema y, pues, muchas gracias por por escuchar y por las preguntas tan interesantes, gracias.
El gusto fue mío, esperemos a poder tener este tipo de conversaciones otra vez.
Hasta luego.
Hasta luego.